<clears throat>
Eee, aku mau tahu dong. Gimana cara kamu belajar dari kegagalan, tanpa nyalahin diri sendiri?
Baik. Oke. Waktu itu sejujurnya ya, di kala aku waktu masih semester awal karena saat ini tuh aku kegiatannya kuliah dan bekerja Kak, gitu. Heeh. Iya. Jadi ya memang saat itu aku lagi sibuk banget sama kerjaan. Namanya kan juga kalau di dunia kerja kita harus profesional ya, Kak? Nah, di situ deh akhirnya jadinya aku mencoba nih, kira-kira, eee, kuliah sambil kerja, pulang kerja aku langsung ke kampus, macet-macetan, hujan-hujanan, kadang-kadang ya, itu benar-benar suatu perjuangan yang berat banget, Kak. Nah di mana nih ada suatu titik di semester awal itu aku ngalami kegagalan, kegagalannya itu dalam bentuk aku tuh ujian dapat jelek, Kak. Aduh aku bingung banget. Padahal sejujurnya
Heeh. Oh, dua sekaligus, ya. Betul. Heeh. <chuckles> Itu karena ini ya, mungkin terlalu, eee, susah mengatur waktu dan kecapaian barangkali ya.
Nah itu. Jadi di mana ya Kak, aku itu susah mengatur waktu untuk belajar. Padahal aku udah mencoba dan berusaha ya, sebisa mungkin untuk menyeimbangkan kerjaan aku dan, eee, waktu kuliahku gitu. Kalau misalkan kalau aku dipikir apakah aku perlu resign dengan kerjaanku yang ini, aku pikir enggak loh karena pendapatannya oke, lingkungannya oke, pekerjaannya juga aku suka. Aku nggak terasa tertekan dalam pekerjaan ini gitu loh, kodi
Mhm. Heeh. Mhm. Pekerjaannya itu udah tetap atau semacam kayak kontrak, eee, pendek gitu?
Aku bisa dibilang masih intern, tapi, eee, bisa dibilang karena sama keluarga jadinya nggak terlalu terpatok, "Ini kira-kira kontrak aku berapa lama." Yang penting aku profesional dan bagus kinerjanya ya, Kak. Nah, di situlah aku bisa di, eee, pandang gitu, kira-kira dapat upah berapa dan aku bisa bertahan berapa lama gitu.
Oh gitu. Mhm. Oh gitu. Nah terus gimana tuh kelanjutan yang tadi?
Oke, lalu kelanjutannya setelah aku gagal gitu kan rasanya tuh bener-bener bingung ya dan kayak, sedih banget, tertekan, capek, kayak ngerasa gagal juga sama lingkungan, malu gitu. Aku juga ya waktu itu nggak langsung cerita ke keluargaku ya, takutnya mereka kaget dan kuatir dengan keadaanku. Karena sej sejujurnya juga mereka kuatir di mana aku itu memilih untuk hidup bekerja sambil kuliah gitu, karena pada awalnya memang, eee, lebih baik itu aku kuliah aja gitu ditawarinnya, tapi aku bilang, "Nggak ah." Karena aku juga mau jajan gitu loh, aku juga mau, eee, dapet penghasilan sendiri, udah mau mandiri gitu ya kan. Nah, di situ, deh
Mhm. Tapi kondisinya waktu itu, kamu memang, eee, keluarga bisa, eee, mendukung sepenuhnya, atau memang kamu memilih kerja itu karena memang harus gitu untuk membiayai kuliah?
Oke, sejujurnya kalau dibalik ya, kondisinya itu, eee, memang aku udah dapet kerjaan duluan daripada aku dapat kuliah. Tapi memang sebelum aku dapat, eee, kerjaan itu aku udah ada desas-desus ya, di mana aku lebih baik antara memilih kuliah atau enggak karena kan akan pergantian semester baru ya Kak, di bulan Juli gitu di setiap tahun ya. Itu udah ada pembukaan pendaftaran untuk, eee, mahasiswa baru gitu dan di situ aku cukup seperti dijepit ya antara aku itu mau mundur, tapi lama, eee, kalau misalkan aku pengen masuk ku kuliah kan jadi mundur semester depan lagi gitu kan, gitu. Tapi kalau heeh, nunggu lagi. Tapi kalau misalkan aku maju, aku masih ragu-ragu gitu loh. Tapi setelah aku pikirin mateng-mateng, aku coba diskusiin sama teman-temanku yang udah lulus kuliah gitu, eee, seperti kakak-kakakku gitu, eee, ternyata ya udah deh bagus deh kalau aku saat ini masih ada kesempatan apalagi umurnya masih muda ya. Jadi ya boleh banget deh, eee, untuk kuliah, dicoba dulu aja dan jujur kalau misalkan dibilang capek, capek banget Kak, kerja sambil kuliah gitu. <chuckles>
Mhm. Oh gitu. Mhm. Iya? Iya, nunggu lagi ya. Mhm. Heeh. <chuckles> Jadi dicoba aja yah. <chuckles> Oke. Terus ketika kamu mengalami kegagalan ujian tersebut ya tadi ya, itu kamu nyalahin diri sendiri atau gimana? Terus gimana cara kamu menanganinya pada saat itu?
Iya. Oke, cara aku menangani diriku, di mana aku ngerasa gagal ya, Kak? Pasti itu aku bener-bener kayak mengurung diri, aku nggak mau ketemu siapa-siapa, rasanya juga malu gitu. Nah di situ aku juga, eee, mencoba untuk, "Ah, gimana ya cara aku itu nggak terpuruk sama nilaiku yang jelek ini?" Gitu kan. Aku coba ajukan remedial dan aku, eee, puji syukur bisa remedial saat itu dan, eee, puji syukur singkat cerita memang dapat bagus gitu, tapi di fase-fase di mana aku itu masih ngerasa down setelah tau nilaiku jelek itu, aku sempet, eee, ikutin nih tips dan trik supaya aku itu bisa sederhana ya melatih mentalku agar lebih stabil, dan aku juga nggak tertekan sama pikiranku. Contohnya nih ya Kak, aku coba ambil nafas gitu, seperti praktek tarik nafas gitu, dan habis itu coba untuk istirahat seperti tidur, nggak langsung ketemu dengan orang-orang di tempat umum seperti pergi-pergi ke mal gitu, nggak juga. Jadi lebih kasih jeda untuk istirahat diri sendiri gitu.
Heeh. Heeh. Heeh. Ho Apa tuh? Oh, jadi lebih memilih, eee, untuk, eee, menjauh dari keramaian dulu gitu ya?
Tepat sekali Kak, dan aku juga diajarin sama temenku untuk, "Coba deh journaling gitu." Eee, atau, "Catat nih, kira-kira 3 hal yang disyukuri dan, eee, 1 hal yang sekiranya besok bisa kamu ubah." Gitu, we nggak harus be hal besar, hal kecil dulu juga nggak papa, itu adalah langkah besar jikalau, eee, orang ming mungkin mikir kayak begini ya, "Ngapain sih journal-journaling kayak begitu? Itu terlalu, eee, berlebihan gitu untuk menumpahkan perasaan"
Gimana tuh? Hampir mirip gak sih sama kayak nulis, eee, diari gitu? Journaling itu?
Nah! Iya, hampir mirip, tapi kalau diari itu kan mungkin lebih personal dan lebih condong ke cerita panjang atau cerita pendek gitu ya. Tapi kalau untuk journaling sendiri itu bisa dibilang juga cerita, tapi kita lebih merangkum, me hari ini gitu loh, Kak. Jadi kayak merangkum lebih detail
Heeh. Oh, jadi ha lebih detail gitu ya. Kalau diari mungkin momen-momen, kalau journaling ini lebih detail dari pagi sampai selesai gitu ya?
Iya, dan pasti beberapa poin itu bisa dibahas seperti hal-hal yang kamu syukuri, hal-hal apa yang bikin kamu kecewa, hal-hal apa yang bisa kamu ubah dan ha nggak bisa kamu ubah. Setelah itu biasanya kalau aku udah journaling juga aku lanjut berdoa untuk tidur sih Kak, supaya aku juga jauh lebih tenang ya kalau kita berdoa gitu ya, Kak. Dan aku juga, eee, menggunakan bahasa yang lembut pada diri sendiri seperti kayak, "Aduh, aku jadi, eee, harus lebih sabar, belajar dari sini gitu loh, belajar akan kesalahan hari ini ju supaya besok aku jadi lebih baik dan jadi lebih pintar." Jangan ngatain diri sendiri seperti bodoh, gagal, seperti itu jangan, Kak.
Betul betul. Oke. Terus ada nggak ke eee, cara-cara khusus ataupun, eee, hal-hal yang betul-betul spesial, eee, kamu lakukan, supaya kamu, eee, tetap semangat saat kamu lagi down ters eee, seperti itu? Misalnya nih, kayak melakukan, selain yang tadi kamu sampaikan itu, kayak afirmasi gitu kan, ada nggak kayak meyakinkan diri dengan cara apa gitu?
Oke, cara aku supaya bisa meyakinkan diri gimana ya? Aku lagi down, aku lagi lemah begitu biasanya aku coba untuk, eee, selain mengurung diri setelah aku udah lebih netral ya, kemungkin mungkin hanya cukup untuk tidur siang atau keesokan paginya gitu tidur malam gitu ya. Itu aku coba untuk komunikasi dengan temanku yang bisa aku percaya. Dengan cara berkomunikasi itu sebagai cara, seperti terapi kecil ya gitu loh, eee, di mana temanku itu tau aku, eee, pribadiku gi seperti apa, dan jadinya dia juga tau cara menangani bagaimana sikapku, gitu. Dan atau nggak aku juga cerita ke kakakku atau ke ayahku supaya kita tuh bisa saling bertukar pikiran dan opini ya, gitu tepatnya. Nah jadinya selain dari itu juga aku, eee, lebih ke, ya udah deh, kita ikhlas gitu, dan kita belajar dari kesalahan kemarin, supaya kita nggak jatuh di lubang yang sama lagi, Kak.
Mhm. Iya. Oh. Oke. Oke. Terus, ketika kamu saat, eee, kondisi down yang tadi kamu cerita itu, kamu sempat berada di, eee, fase atau titik yang bingung nggak harus ngapain gitu? Je seperti terjebak gitu dalam keadaan yang ters eee, apa gitu, eee, down itu?
Oke. Oke. Aku sempet bingung ya di mana kayak, "Kenapa ya aku gagal?" Gitu, "Kenapa aku nggak bisa mendapatkan nilai yang lebih baik?" Aku karena awalnya bisa kok menjawab semua pertanyaan, aku mampu kok, bisa untuk, eee, menjelaskan semua kebutuhan tugasnya atau kuliahnya gitu kan ya. Kayak, "Kenapa nilaiku masih di sini jelek? Kenapa aku masih belum terlalu puas sama nilaiku?" Gitu. Kadang-kadang masih ada pertanyaan yang membingungkan diriku sendiri gitu ah, Kak. Ya.
Heeh. Tapi sampai ke menyalahin diri sendiri gak tuh jatuhnya, yang kayak kamu lakuin itu?
Nah, awalnya memang aku menyalahi diri sendiri, tapi dengan berangsurnya waktu, aku jadi belajar di mana kegagalan itu jangan jadi bahan untuk menyalahi diri sendiri gitu loh. Jadinya, harusnya aku jadi belajar ya dari kegagalan itu menjadi pribadi yang lebih baik gitu, dan gak boleh tuh menyalahi diri sendiri gitu, Kak.
Oke. Itu kan, eee, seperti muncul kesadaran gitu kan. Ada nggak hal-hal lain yang memicu ataupun, eee, menjadi motivas motivasi kamu untuk, eee, keluar dari, eee, lubang yang kegagalan itu tadi? Misalnya dari keluarga atau dari motivasi apa pun itu, ada nggak?
Ah hah. Oke. Oke, tentu tentu. Jadinya kalau aku sendiri bisa keluar dari lubang kegagalan dan perasaan bersalah itu Kak, yaitu aku jadi, eee, di-support sama teman-temanku. Di mana aku, eee, struggle-nya atau ada kesulitan di bagian mana nih dalam perkuliahan, supaya mungkin kalau ada materi yang nggak ngerti bisa ditanyain lagi ke temen-temenku gitu loh, Kak. Dan aku juga di situ jadi ada api semangat di hatiku ya, di mana aku jadi, "Oh, ternyata orang-orang juga masih pada peduli sama aku." Dan aku juga ngerasa disayang sama mereka. Dan tentunya setelah juga aku cerita ke keluargaku, eee, mereka terbuka dan menerima bahwa, ya nggak papa kok rasanya e gagal dan itu sangat manusiawi ya kalau merasa gagal, gitu ya. Semua manusia pasti ada rasa gagal di cerita hidupnya masing-masing, jadinya kamu nggak perlu takut dan nggak perlu kuatir, yang penting kita tetap berserah kepada Yang Maha Esa supaya mendapatkan tuntunan terbaik dalam hidup kita, dan juga kita selalu untuk berusaha Kak, itu paling paling penting.
Heeh. Oke. Mhm. Betul betul. Heeh. Oke. Jadi intinya kegagalan itu bukanlah aib gitu ya. Terus aku penasaran nih. Kalau kegagalan itu kan otomatis hal yang pengalaman buruk gitu kan? Ada nggak sisi positif dari kegagalan yang kamu rasakan, gitu?
Bukan. Oke. Sisi positif yang aku rasakan dari kegagalan yang pernah terjadi dalam hidu hidupku ya Kak, aku jadi merasa lebih dewasa. Karena semakin dewasa manusia itu ternyata, eee, sangat kenyang akan rasa gagal dan puas ya, Kak. Ada kalanya nggak papa kita itu ngerasa, "Oh, aku berhasil nih mendapatkan apa yang aku mau." Gitu. Tapi juga nggak papa kok, untuk merasa gagal, karena hidup itu kan ada naik turunnya ya, seperti itulah kurang lebih kegagalan dan keberhasilan. Kalau hari ini berhasil bukan artinya kamu hari ini udah tamat, bukan, tapi, eee, juga bukan artinya kamu hari ini gagal terus kamu selesai, jangan, bukan kayak begitu loh. Jadinya, eee, di mana kalo kamu merasa hari ini berhasil, kamu harus siap dengan kegagalan di masa depan, tapi kalau hari ini kamu gagal, kamu harus siap akan keberhasilan di hari yang mendatang, jadinya pasti, eee, semua itu bakal, eee, tepat, ada di waktu yang tepat juga, gitu. Jadi jangan pernah merasa, "Ah gagal terus," atau merasa tidak diberkati. Jangan seperti itu ya, Kak. Oh ya, Kak Mhm.
Heeh. Kek gitu ya? Mmm, ya ya. Oke. <chuckles> Heeh. Oke. <chuckles> Jadi intinya e belajar itu, eee, belajar dari kegagalan itu penting ya.
Betul banget. Gitu, Kak. Nah oh iya, Kak aku saat ini harus pergi nih, Kak. Eee, jadinya e nanti kita bisa lanjut di lain waktu ya, Kak. Terima kasih nih Kak, atas pertanyaan yang asik, Kak. <chuckles>
Heeh, gimana? Oh, oh ya ya. Oke. Iya. <chuckles> Terima kasih juga ya.